जी, वो ऐसा भी हो गया है जैसे अ, हाँ एनिमल जैसी मूवीज़ हैं, जो औरतों के प्रति हाथ उठाना या फिर औरतों से बदतमीज़ी करना या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत को के साथ कुछ करना, ये काफ़ी गलत चीज़ है और इसको ऐसे ऐसे नज़रिए से दिखाया जा रहा था कि वो आदमी एकदम सही है, मतलब वो बहुत महान है क्योंकि वो उसके पापा से बहुत प्यार करते हैं, तो उनके हिसाब से उनको लगता था कि वो उनकी बीवी के साथ जो भी करें वो सही है, बट ये काफ़ी गलत है और आजकल अगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप गलत चीज़ें मत दिखाओ मूवीज़ में बट एक कारण ये भी था कि मैं एनिमल नहीं देखने गई थी क्योंकि उसके जो ऐसे दिखाया गया है ना, फिर ए मूवी के अंत तक वो उस चीज़ का कोई कर्म नहीं उनको मिला था कि उन्होंने इतना खराब किया तो उनको दिक्कत हुई उस चीज़ की वज़ह से बाद में, तो उनको पूरी मूवी में अच्छा ही दिखाया जा रहा था। तो
छावा हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अरे! <laughs> जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। ओके, ओके। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। देखो आप कुछ भी अ, जैसे आप क्या दिखा रहे हो जैसे आपने बोला वो गलत है, वो दिखाने का एक तरीका भी होता है, आप उसको किस तरीके से अ, सामने ला रहे हो क्योंकि जो भी वहाँ पर फ़िल्म देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं समाज का आईना होती हैं फिल्में, तो हम क्या सीख हुँ।
हाँ। जी। जी। हाँ। जी और आजकल के युवक में तो फ़िल्में और सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया, उनका प्रभाव ज़्यादा ही होता है उनके दिमाग़ पे, तो अगर आप ऐसी फ़िल्म दिखा रहे हैं, तो आप ऐसा भी बताइए कि ये चीज़ गलत है, क्यों गलत है और उसको अगर एक इंसान करता है तो उसके साथ भी क्या गलत होता है। वही है कि आजकल काफ़ी बेहूदा फ़िल्में बनाई जा रही हैं इस वज़ह से भी शायद अ, उनके थिएटर्स में ज़्यादा
ओह! हाँ, हाँ बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और काफ़ी लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई थी, मतलब एनिमल पे काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई थी, मतलब हमारे जो यूपीएससी के एक टीचर हैं विकास दिव्यकीर्ति उन्होंने भी आवाज़ उठाई, तो उस पर उनका बयान आया था निर्देशक का जो वांगा है उन अ, इस एनिमल के निर्देशक, उन्होंने कहा कि "जो होता है मैं वही दिखाता हूँ मुझे और भी ज़्यादा वायलेंट बनाना है ये तो कम था," उनका ये बयान आया था इस पर।
जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, देखिए जैसे अगर आप वायलेंस की बात करें ना तो वायलेंस को भी अच्छे से दिखाने का एक तरीका है, जैसे कि एक मूवी है फिर अ हॉट स्टार पे है, अभी मेरे को याद किल, किल नाम है मूवी का। हाँ, तो उसमें वायलेंस काफ़ी अच्छे से दिखाया गया था, तो तरीके होते हैं, बस आजकल की फ़िल्मों में उनको बस पैसे चाहिए एंड आई मेरे हिसाब से हम दोनों के ख़यालात भी इस पे काफ़ी मिलते हैं, तो आपसे बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा, फिर से मिलने का मौका मिले तो हुँ।
बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। देखा है देखा है। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी उम्मीद करता हूँ आपसे किसी और टॉपिक पे फिर मैं कुछ डिस्कशन करूँगा और फिर से वो हमारी ये चीज़ें मैच करेंगी। थैंक यू।
जी, जी। उ, जी, जी। धन्यवाद।